Mình nhớ là nó dài lắm, nó lâu lắm luôn nha, và mình sống trong cái, gọi là, tiêu cực như vậy á bạn, chứ mình hông có nghĩ là, ờ, cái sẽ có những cái việc là mình làm đúng và có những cái việc mà mình làm sai. Mà mình chỉ toàn nhìn vào những cái việc mà mình làm sai và mình quy chụp cho cái giá trị bản thân mình ở đó thôi. Ờ, là
Đúng rồi. Chính xác luôn, tự hạ thấp giá trị bản sân xuống luôn nè, đó.
Ừm, đúng, đúng, và nó, kiểu là, nó nó làm cho mình ảnh hưởng tới những cái cái suy nghĩ trong cuộc sống này rất là nhiều luôn nè, cảm giác là, ừ, lúc đó mình rất là tệ, mình rất là dở và thậm chí là cái công việc khi mà nó xảy nó nó đến với mình á bạn thì mình cũng nghĩ cái điều đầu tiên là bản thân mình có làm được hay không? Ờ, mình vậy s làm cho mình có cái cảm giác, ờ, mình hoài nghi về bản thân mình luôn, ừm.
Ừm, sợ hãi luôn. Đồng ý, đó, cảm giác hoài nghi, cảm giác sợ hãi khi bạn phải đối mặt với những cái thử thách mới, những cái việc mới nữa. Rồi rõ ràng như vậy thì nó kéo bản thân bạn xuống dữ lắm luôn nè, nó kéo cả cuộc sống, cả công việc bạn xuống luôn.
Đúng, ừm, và cái ừm, Đúng rồi. Đúng, đúng, thậm chí là từ cái, gọi là, hoài nghi như vậy á bạn thì mình cũng hoài nghi về, gọi là, nhân sinh xung quanh mình á, à, là mọi người á là, kiểu là, họ có ờ, gọi là, họ đang rất là yêu thương, họ rất là trân trọng mình vậy thì hông biết là họ có thương đó đó, nó phải là thương hại hay không? Đó, đúng rồi, ừm, ừm, kiểu như, làm
<laughs> Có thật sự hông? Ừ, đấy! Cái này mới là quan trọng nè.